Entendi.
É, e também pra não ficar chato, né, imagina se você tem sua música favorita, você ouve ela uma por uma semana sem parar, porque você está amando aquela música ,depois você não quer nunca mais ouvir, é.
Ai, aí pode enjoar. Entendi, entendi. E quando você, e aí você pesquisa muito porque o o DJ, você, uma curiosidade também minha, você monta a sua playlist antes assim? Você monta o seu som antes pra eventos ou você vai decidindo na hora, você você vê o que o pessoal está querendo? Como é que é?
Meu medo é esse. Aham. É eu, imagina, eu vou ali no meu co aqui no meu computador, né, eu procuro algumas músicas, vou baixando, tem várias músicas baixadas também eu crio ali, né, uma, entre aspas, né, uma playlist de várias músicas que eu tenho, Quando eu chego na festa aí eu escolho, né, não, eu quero tocar essa, essa com essa, vou mixar essa aqui com essa, eh, mais tarde eu acho que eu vou tocar essa, então eu tento ter várias músicas ali pra, né, no momento certo eu toca-las, po mas pode ser que, no meio da noite, o pessoal não goste da música que eu passei, então eu tenho que sempre ter aquela outra música entendeu, então tem que estar preparado, tem que estar preparado porque exatamente.
Hum. Ah, tem. A, aí você coloca outra. Entendi. Tem que ter uma estratégia ali, você tem que ver se o pessoal está gostando ou não, entendi.
No fundo no fundo a gente tem que agradar pessoas né e não é tão fácil como parece.
E